Iya, sering banget sih, Kak, aku tuh kayak kecewa, kenapa aku nggak bisa berubah ya, kenapa aku kayak nggak punya kemampuan untuk beli makan makanan yang mahal, gitu, Kak. Karena pengen banget sih, nyobain makan makanan yang aku liat di sosial media, kayaknya enak-enak, gitu ya, kayak yogurt, greek yogurt, kan juga lumayan mahal ya, Kak, 1 botolnya sekitar hampir Rp100.000, gitu kan, kayak bener-bener mahal, tapi pengen coba, gitu, Kak, kayak gitu, sih.
Mmm, oke. Mmm. Iya. Betul. Iya. Oalah, paham ya, Kak, perasaan kecewa itu tuh muncul justru karena Kakak peduli, gitu, bukan karena malas, gitu, dan aku paham banget, gitu. Tapi, mmm, menurut Kakak definisi makan sehat itu seperti apa sih selama ini?